Então, eh, como você se sente quando alguém tenta te convencer a gastar mais?
Assim, se for num contexto de, tipo um vendedor, né, eh, eu, 1 sinto que eu fico um pouco incomodada, tipo meio irritada, dependendo obviamente, né, eh, e depois também sinto que eu fico um pouco desconfortável, porque é tipo, principalmente se eu vim com o intuito de comprar uma coisa, gastar X, depois a pessoa fica tentand é eu fico meio sem graça de falar não, mas ao mesmo tempo eu fico tipo eu não quero nem preciso, sabe, tipo
Aham. É, e aí você É, você sente uma certa pressão, né?
Exato. E eu fico um pouco naquela, hum, para de se que tipo você não preci se quer gastar seu tempo, sabe.
Exato. Eu eu acho que a gente pode concordar já agora, que é uma das coisas mais chatas, eu acho que é até uma opinião quase universal, eh, vendedor que fica pressionando você, sabe, a comprar, porque eu sinto que eu est a minha experiência com isso foi muito mais frequente quando eu estava no Brasil do que agora, né, morando na Europa.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Ah, isso sem dúvida. Sim, sim, sim.
E aí eu faço esse contraste. Eu sinto que muitas vezes você tá no Brasil, eh, você só quer ficar na sua vendo roupa ou você, né, tá querendo comprar uma coisa até
Sim, as vendedoras chegam logo, né.
Exato. Aí chegam e ficam, tipo, bem ficam muito em cima, mas a ponto que fica desagradável a experiência de você fazer compras porque, tipo assim, tem até lugares na Europa também, que você vai e a pessoa vem e conversa e sugere.
Exato, sim, sim. Sim, tipo sim, tem lojas. <chuckles>
Exato, mas nunca nunca es nunca foi a mesma coisa pra mim, eh, que foi no Brasil já. <laughs> Foi bem foi bem violento. <chuckles>
Uhum. Como?
Assim, isso de ir para uma loja de roupa e
Não sim, mas você tem uma uma lembrança específica?
E é porque eu tenho várias. Eu posso pegar qualquer uma delas, tipo ir comprar, que seja fosse biquíni ou foi vestido. Não lembro agora mais o que que era, mas eram roupas sabe, tipo roupa aleatoriamente e a pessoa tipo, ela ficava em ficou muito em cima, assim, tipo aí você você não queria, né. Mas ela vinha com várias sugestões, aí tipo, você estava exp
Uhum. Uhum. <giggles> Aham. Uhum. Mas e isso daqui? <chuckles>
E é tipo você tá experimentando uma roupa, aí você, ok, tá, eh, pode ser que eu leve esse aqui, aí quando você abre a cortina ela está ali já com umas 5 outras para você experimentar. <laughs>
Uhum. <chuckles>
Você nem, sabe. E tipo você não queria aquilo e elas ficam: "Ah, essa aqui também é legal, essa aqui." E é tipo cara. <giggles>
Sei. Se eu gostasse eu teria pegado.
Ai, exato e às vezes eu já fiz de tipo me sentir também impressionada que nem você estava falando, que eu experimentei, eu não comprei, mas tipo eu experimentei. <chuckles>
Sim. É tipo sim exato, experimentar até vai, mas é isso, comprar, assim, eu acho que pode até ter acontecido talvez uma coisa, assim, pequena, sabe. Uma coisa meio sem grande valor. Talvez já pode ter acontecido de eu comprar naquela pressão, né. Mas assim, no geral eu não caio nessa e eu fico tipo, não é preciso obrigada, tá tudo bem, obrigada, dessa vez não, sabe. Eh, tipo e é chato, porque é chato você ter que ficar falando não, sabe. Tipo, você só e você foi com aquele objetivo de comprar coisa X, né. Portanto, é irritante quando tentam
Exato, exato. Sei. <laughs> Exato. <laughs> É. É muito chato. É, é muitas ve exatamente.
Quando tentam insistir.
Não não o que eu estou a falar tipo, você realmente às vezes vai com já, você tá com uma ideia do que você quer, né? Além do quê
Não, não é só isso. Às vezes você tem tipo dinheiro meio contado ali para aquilo, sabe, tipo, você não pode mesmo gastar mais com aquilo, sabe e e e depois tem a pessoa ali insistindo, insistindo, insistindo e é tipo "Não!" Tipo exato. <chuckles> Tipo você vai pagar pra mim. <chuckles>
É também. <laughs> Não, obrigada, por favor, não quero mais. É exato. Exato e é é aquela coisa tipo, eh, é é uma coisa muito difícil na hora, às vezes você falar não, porque você se sente realmente, né. Como a gente estava falando, pressionado e até sem medo de de parecer rude.
E fica um pouco chato. Uhum. Uhum. Exatamente exatamente sim, sim, sim. Mas assim, como como costuma ser a sua atitude quando você percebe, né. Assim, que alguém tá tentando te convencer de comprar alguma coisa?
Não é? Assim eu, eh, se eu perceber que a pessoa está me manipulando basicamente a minha atitude é é eu nunca vou ser rude, né. Eh tipo.
Yeah. <laughs> Não, mas a sua atitude, digo assim, você presta realmente atenção no que a pessoa tá falando? Ou você fica tipo meio que na defensiva, sabe?
Ah, sim, eh, eu, eh, eu não fico na defensiva. Eu escuto que a a pessoa está falando o que seja, né. Eh, mas eu já decidi na minha cabeça que eu não vou, <laughs> não vou comprar o que seja, se é se é uma coisa assim de novo, uma roupa, uma coisa assim, a pessoa pode ficar o dia inteiro falando ali. Eu vou chegar por último falar ok, obrigado, mas eu não estou interessada.
Aham. <laughs> Uhum. É isso. É que eu até assim, eu honestamente, lá no fundo, até me sinto mal, porque eu fico tipo: "A pessoa está aqui gastando saliva", sabe, "gastando tempo e saliva para me falar uma coisa que eu já sei que eu não vou querer". Tipo, eu acho super desconfortável também por causa disso, sabe.
Entendeu. Exato. Exato. É, eu concordo, eu também acho que tipo, a pessoa podia
Que a pessoa está perdendo o tempo dela. De ges
ela podia estar justamente aplicando esse tempo a uma pessoa que fosse consumir mais. <chuckles>
Não, não é nem só isso, porque tipo, eu acho que eu entendo que, como vendedor, é o trabalho deles fazerem essas coisas, né, tipo, eu percebo isso. Mas, eh, mas ao mesmo tempo, eu acho que são poucas as pessoas que realmente ficam tipo: "Nossa, realmente. Faz todo o sentido, agora eu vou comprar." Eu acho que a maioria ou compra só porque fica tipo: "Ok, whatever." Tipo, é só comprar. Ou, eh, a pessoa né, fica naquela de eh: "Ah, estou estou agora me sentindo mal, não me sinto à vontade para dizer não, então eu vou comprar", entende. É, são poucas as pessoas que realmente ficam convencidas, e ficam tipo: "Isso fez toda a diferença na minha vida, agora eu realmente tenho que comprar", entende.
Sim, sim, eu concordo. É. Exato. É. Exato, exato. Eu sei o que você quer dizer. É, sim, eu sei o que você quer dizer. Assim eu, eh, estou pensando aqui se eu já tive uma situação dessas, de alguém me convencer. E com certeza já teve alguma situação prática, sabe.
É o que eu digo, eu também não sei, tipo, eu não sei apontar uma específica, mas eu tenho certeza que já aconteceu.
É, exato. É aquela mas eu posso te dizer com certeza que eu acho que, assim a não ser que seja uma coisa bem extraordinária, eu tenho quase certeza que eu nunca foi porque eu me senti mal, sabe eh, ou algo assim. Eu posso ter consumido algo, assim, ou comprado algo porque, eh sei lá, o argumento foi prático, ou uma coisa que eu realmente fiquei: "Ok, faz sentido, isso", sabe. Eh sei lá, se você está comprando um alguma peça para alguma coisa, e aí tem uma outra peça que se encaixaria com aquela coisa que você está comprando, sei lá. Algo assim, sabe. Nem falando só de roupa, mas de qualquer coisa. E aí a pessoa pode ter me convencido. Eu eu sinto que isso pode ter acontecido, mas eu nem sei dizer agora.
Uhum. <laughs> Uhu Uhum. Sim. Sim, sim, sim. Tipo, eu tenho ideia de já ter aceitado comprar coisas assim, mas como eu falei, coisas assim mais baratinhas ou que seja, só naquela de tipo: "Tá ok, sabe, pode ser, deixa estar" Tipo: "Eu levo". Tipo, Yeah, fique seja feliz, sabe. Eh, assim, de eu ter sido convencida com algum argumento, também não duvido que já tenha acontecido, também tenho ideia de já ter acontecido. Eh, mas mas é isso. <laughs>
É. Pronto. <laughs> <laughs> Sim. É. Exato, tipo não, eu não lembro também nada específico, mas também
Eh, exato, não foi nenhuma experiência assim que me marcou, por isso.
É, mas tipo. É, eu sinto que, de novo, não é uma coisa que me me deixa, tipo, como posso dizer? Não é irritada a palavra, mas sabe, eh eh, exato. Eu eu, tipo, quando você tá, como eu falei fazendo compras e alguém fica te seguindo. <laughs> É est É.
Hum. Uhum. Incomodada. Esse é muito mais irritante, porque você se sente que está sendo vigi vigiada, né. Tipo é diferente.
É exato, mas se é uma questão de você tá lá, né? Você vai comprar e alguém sugere ou começa a argumentar alguma coisa, e tal, aí é diferente. E aí eu acho que não isso não não me afeta do mesmo jeito.
Uhum. Uhum. Sim. Exato.
Né. Mas tipo, por exemplo, pra você, eh eh, tem uma coisa que é mais importante, eh, as na hora que você vai gastar o dinheiro, né. Eh, é tipo uma questão. Quando você vai comprar alguma coisa, quero dizer você você foca mais na questão da necessidade? Eh, ou quem sabe, é a influência das outras pessoas realmente te afeta mais a ponto que você
Uhum. Sim. Hum. Eh, hum. Eu acho que depende muito. Eu acho que normalmente mais por necessidade ou ou vontade, né. Desejo o que seja. É tipo uma coisa que eu realmente, por conta própria, quero ou sinto que preciso, né. Ou seja, por necessidade. Eh, mas assim, não duvido que também já deve ter acontecido ao longo da minha vida eu comprar alguma coisa por, eh, influência, ou seja, alguma influência que me fez achar que eu realmente preciso de uma coisa que talvez eu nem precise. Ou alguma influência que me fez eh, alguma influência que me fez tipo, eh, realmente querer uma coisa que talvez eu nem iria querer, se não fosse por isso, entende?
Ok. Ok, sim. É todo mundo eu acho, né. <laughs> Eu acho que 90% das pessoas, 99% já passaram por isso.
Mas assim, o que é mais importante, né. Que foi o que você perguntou no fundo. O mais importante, eu acho que é a necessidade, mais que qualquer outra coisa, né. Tipo na hora que você tem que comprar alguma coisa, tipo pra gastar dinheiro é mesmo exato. Mas eu vou te falar que tipo para mim, assim, eu também me deixo muito levar pelo desejo de comprar alguma coisa. Ou seja, a necessidade é sempre, tipo, se realmente Aliás, eu até digo, até acho o contrário. Eu acho que comigo me custa mais tipo na minha alma, sabe. Gastar com algo que é uma necessidade do que uma coisa que é um desejo, porque um desejo é tipo eu vou saciar aquele desejo. A necessidade é tipo eu vou ter que gastar dinheiro com isso e por isso eu não vou poder gastar com alguma coisa que era do meu desejo, sabe. <chuckles>
Aham. É o que leva a consumir. Ok. Ah. <laughs> Sim. É. Claro. Sim. É, é aquela questão. Eu acho que no fim das contas, a gente consegue até, né. Muitas vezes é, eu acho que pode ser difícil, dependendo de quem que tá te influenciando também, né. E de onde está vindo essa influência por
Exato. Sim, mas eu digo assim, por exemplo, quando eu digo influência, eu não estou falando influência de uma pessoa ali na loja, na hora. Eu digo influência tipo mesmo no so social no geral, sabe?
Ah, não, sim, eu estava pensando justamente nisso também. Exato. É, é porque, tipo, assim, às vezes a gente, eh, em geral, eu acho que nós tentamos ser práticos, né. E justamente consumir ou comprar só por necessidade, porque é o que é o ideal para você não ficar gastando dinheiro cegamente. Mas, eh, no fim das contas, é impossível a gente não ser influenciado até certo ponto assim, sabe. Moda, por exemplo, moda não deixa de ser uma forma de influenciar a gente.
Ah, ok, ok. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Exato, exato. É que às vezes não é nem só moda e roupa, né. Às vezes são mesmo tipo sei lá, coisas de casa, coisas de hobby, sei lá, é. Qualquer coisa assim desse gênero também, tipo, acho que eu às vezes posso ser influenciada. Hoje em dia, talvez não tanto quanto já fui até, eu acho. Hoje em dia é mais por tipo desejo próprio do que do que influência. Acho eu, né? Não sei, às vezes é isso. Às vezes você é influenciado e nem percebe.
É, claro. É, decoração também. Exato. É. Né. Ok. É. É, eu acho que é muito comum isso, né. Mas também tem essa questão toda de tipo, como que as coisas são, eh, como posso dizer? Você tem o marketing, e como eu, isso é feito, por exemplo, isso também influencia a gente, né. Então deixa de ser uma técnica de venda que, de certa forma, eh, faz com que a gente consuma mais sem perceber, né. É aquela questão das propagandas que a gente vê por aí. E
Uhum. Uhum. Exato. Uhum. Exato.
É, e aí, tipo, além do que, por exemplo, você pode p o melhor exemplo para como que, por exemplo, as pessoas em geral, né. Elas foram, eh, elas mudaram o jeito de consumir. É quando é propagandas começaram a ser feitas para as crianças, né. De brinquedo e tal.
Uhum, Uhum. Ah, sim. Exato.
Exato. E aí, tipo o que aconteceu foi que, eh, as crianças, eh, que têm um um, eh, uma influência emocional sobre os pais. Né, viraram
São su é isso que eu ia falar. Aham. Não não é só isso, mas depois as crianças também é super facilmen tipo é muito facilmente influenciada, né. Por isso a criança vê a propaganda, fica tipo: "Uau! Olha que maneiro."
Exato. É, isso que eu falo. Elas viraram alvos indiretos, né.
Exato, não só isso, como tipo, depois é aquilo, as propagandas muitas vezes, assim, pensando mais em propaganda de brinquedo antigamente, porque eu não sei como estão hoje em dia, vou ser muito honesta, eu não. Por acaso faz muito tempo, tipo fazem anos que não aparece para mim uma propaganda de, tipo na TV mesmo. Eu não vejo há anos e anos e anos. Eu sinto que já nem existe mais.
Não, eu também não. <laughs> É de É porque normalmente passa. Era mais na em canal para criança que tem a propaganda, então tipo, se você não vê desenho animado
Eu nem sentia tanto isso. Eu sinto que eu vi em em, eh, canais normais, até muitas vezes não era só em canal de criança. Mas mas pronto, o que eu ia dizer é que, depois nas próprias propagandas, eh hum, eles põem tipo efeitos e coisas maneiras, então a criança fica super é, não, e a criança fica, tipo no fundo a criança que não consegue captar muito bem o que é verdade, o que que não é. Acho que aquilo é mesmo, assim, sabe. Então fica ainda fica mais facilmente ainda, tipo influenciada e fica mais naquela tipo: "Uau! Eu preciso disso pra ontem."
Ah, ok. Era. É. Pra estimular. Não, verdade. Exato. Exato. Achando que já vai ser daquele jeito, exatamente como tá na propaganda. <laughs>
É que vai, o carro vai soltar foguinho e tudo.
É ve é, eu lembro eu como criança, tipo no Natal, quando eu era criança, tinha uma propaganda. Eu nem lembro o nome do bicho e eu eu no fim das contas, meu eu ganhei de presente de Natal, <chuckles> mas era tipo um bicho assim que ele ele botava um ovo, era tipo um alien.
Uhum. Hum. Ah, é o não fur não, é o Furby?
Eu a era um tipo um furby da vida, se não me engano, ele é grandão, assim, ele tinha, tipo, um ovinho que ele botava e tinha um bebê. E eu lembro que era a coisa mais mágica e estranha, aquela propaganda. <laughs> E, eu justamente, eu lembro que eu fiquei enchendo o saco dos meus pais por muito, muito, muito tempo. <chuckles> Por causa disso. Então é, você vê com as crianças, com certeza são alvos, né.
Hum. <laughs> <laughs> É. Exato, e depois como elas conseguem, tipo, influenciar no fundo, né.
Exato, para acaba com o que faz com que consuma mais de coisas que com certeza não precisávamos.
Sim, mas é diferente, porque criança, tipo, é aqui é aquilo que estávamos falando antes do desejo, né, de certa forma a criança é eu sou igual a uma criança nesse aspecto, porque eu estou sempre saciando o meu desejo com as minhas compras no fundo. <laughs>
É, é, isso é verdade. Exatamente, é, mas em geral eu acho que, eh, foi interessante escutar a sua opinião. <chuckles>
Sim, sim, concordo. Também gostei de ouvir a sua.
É. Obrigada.
Obrigada, <chuckles> Tchau, tchau.
Tchau, tchau.